Ouais, sur le compteur, il y avait bien le trajet qu'on a fait. Il y avait, heu, le prix, il y avait le les kilomètres, il y avait le prix et puis ça avait l'air d'être une application tout à fait, heu, le légitime, donc heu, je l'ai c'était son téléphone, en fait, c'était un compteur, heu, c'était je sais pas comment sont les taxis à Paris. Mais, heu, je je j'imagine que c'est c'est des boîtiers ou des trucs comme ça? Là c'était, heu, un téléphone. Ouais un un bo et du coup
Ouais, bien sûr. Mmh. Oui, enfin, heu D'accord. Tout ça dépend un peu de ce que tu prends, parce que tu vois, heu, un Uber, heu, aujourd'hui tu tu tu payes avant. Enfin, tu connais, hein, heu tu payes avant, donc il y pas de surprise, donc heu, ça ne peut pas être un ch un chemin plus long, parce que c'est le prix, heu, qui est donné au départ. Voilà mmh.
Oui. Ouais. Bah justement, oui. Voilà. Bah là pour le coup, heu, je pense pas que le chemin, il était plus long. En fait, je suis arrivé, je l'ai payé du coup et puis, heu, j'ai dormi parce que voilà, et le lendemain, heu enfin même pas le lendemain mais dès que j'ai ouais dès que j'ai eu internet, j'ai, heu, j'ai vu que c'était un prix, heu heu, exorbitant. Je crois que c'était quelque chose comme 100 €, heu, pour un trajet, heu, dans un pays où où l'économie, elle est différente. Donc heu, cent euros c'était plus ou moins, heu
Tu es fatigué. Ouh! Oui, d'accord, ouais. Où le smic est peut-être cent euros par mois, c'est ça?
Ouais, heu, bah je crois que c'est c'est pas loin, je crois que c'est 200 ou 300. C'est c'est je je en tout cas, à l'époque
Oui, effectivement, oui, ça ça fait donc heu oui on va dire, heu, ça te faisait 600, heu, ou 700, heu, euros en France quoi, c'est ça? Enfin ou ouais.
<chuckles> Oh. Ouais, il s'est fait, heu, un il s'est fait 1 semaine de travail, quoi, heu il s'est fait, heu et du coup, heu, après je me suis un peu plus, heu bah du coup, bon c'était trop tard, hein, heu, forcément j'ai perdu cette somme. Mais je me suis demandé, heu, comment ça se faisait que que cette application, elle elle m'a montré ça et puis après en parlant avec des des locaux, bah, ils m'ont expliqué que, oui c'est très connu. C'est, heu, c'est c'est une arnaque, heu, c'est, c'est une application qui fait, heu, croire que c'est un truc légitime. Mais non, en fait, le gars, il met ce qu'il veut dessus. <chuckles> Il peut écrire ce qu'il veut dessus. Donc, heu
Mouais. Mmh. Oui. Ah! D'accord. D'accord. En fait, c'est connu, quoi, en fait, tout le monde fait ça. Tous ceux qui étaient là en train de de chercher à à te faire monter dans la voiture, ils avaient, heu, une application sur leur téléphone qui qui qui qui indique, heu, un prix qui évidemment n'est pas le prix, heu
Ouais.